É então, eu tive uma contusão de coxa e realmente eu não estou não estou conseguindo caminhar assim como eu gostaria, não não estou conseguindo ainda voltar nem a trotar, muito menos a correr. Então, gostaria de algumas algumas algumas dicas, né, e conselhos de exercícios ou de de coisas que eu posso fazer, para poder recuperar a minha mobilidade pouco a pouco.
É. Aham. Claro. Está, então, ó, se você você falou que não consegue correr, não, né, não ainda não tem desenvoltura para correr, nem trotar, e até mesmo para caminhar, certo? Então caminhar também é um tá.
Exato. É, é complicado, sim.
Claro, assim, uma coisa que você precisa fazer é fortalecer, eh, o o músculo que que que foi danificado, né, que que teve a lesão. Então, eh, mesmo que seja complicado de caminhar, você vai ter que fazer alguns exercícios de perna, né, eh, pra fortalecer a a coxa, fortalecer a panturrilha, fortalecer a perna que você lesionou, pra que você consiga posteriormente voltar pelo menos a caminhar. Porque, a caminhada já é um exercício muito é fácil, né, de fazer, é divertido até, porque você pode caminhar em lugares bacanas da sua cidade, eu não sei exatamente onde você mora, mas, eh, deve ter algum parque. Então
Sim. Sim, eu moro na Espanha, sim moro na Espanha, a cidade aqui que eu moro é bem é bem legal, tem muito parque bacana sim.
Ah, então, se tem parque exato, então se você tem um parque, então caminhar já você já sente o ar puro também, você já dá uma sente no verão, agora está um pouco frio, acredito na Europa, mas no verão você vai ter um solzinho também que te aquece. Então, o exercício físico ao ar livre, ele é muito mais gostoso, muito mais interessante. Então caminhar, eh, a acho que o ideal o ideal é você fazer exercícios localizados que com que consigam criar essa tonicidade necessária na nas suas pernas, na na perna lesionada, para que você volte ao menos caminhar. Eh, agora, como você não consegue caminhar ainda, hã, acho que o ideal é você fazer exercício na sua casa, né. Uma coisa uma coisa que você não pode fazer é ficar o tempo todo sentado. Então, pelo que você me falou, você tá trabalhando 8, 10 horas por dia, né. Se você ficar as 10 horas sentado, eh, obviamente não só as suas pernas, mas sua coluna, seus braços, toda a sua postura, vai para o espaço, né. Então você p
Sim. É verdade. Ok. Perfeito. Ok. Sim. É verdade. É e eu
você precisa fazer pelo menos um intervalinho, sabe?
Perfeito, eu estou muito preocupado com isso, sabe? Por isso que eu vim aqui para ter um aconselhamento, até para que eu possa melhorar essa rotina, fazer alguns exercícios específicos, e o quanto antes poder voltar à minha vida normal, fazer meus exercícios, jogar um futebol que eu gosto.
Claro. Sim. Isso. Claro, claro.